Ê, bạn có cảm thấy là thời gian bây giờ, kiểu, tự dưng nó trở nên rất là quý giá không?
Ê, đồng ý luôn nha, kiểu, như bây giờ từng phút từng giây coi như là hơn cả vàng bạc luôn á bạn, cảm thấy như vậy đó.
<laughs> Nhỉ? Kiểu, như là bây giờ nhất là người lớn ấy, cơm áo gạo tiền quấn người ta đi ấy, làm thành ra là, kiểu, một ngày làm gì có mấy thời gian rảnh nữa, đúng không? Mà, kiểu như là, ờ, những c gian rảnh, kiểu, cũng toàn lướt Facebook, thì bạn có cảm thấy là nó nó có hơi lãng phí không?
<laughs> Đồng ý. Ồ, có chứ bạn. Mà thật sự công nhận đúng á nha, tại vì mình cũng là một người mà đã dùng những cái thời gian rảnh đó để mà lướt mạng xã hội nè, rồi nói chung là dành thời gian trên điện thoại rất là nhiều, thay vào đó là không có nghỉ ngơi đâu bạn. Ờ, kh tiếc, ừm.
Ừm. Ờ, thế không biết là bạn có cảm thấy cái việc đấy, gọi là, nó nó nó nó có hại cho cho bạn không? Hay là bạn cảm thấy là như thế cũng ổn?
Ồ, thật ra là rất hại luôn nha bạn, tại vì khoảng thời gian sau mình thấy thời gian rảnh đó mình không có ý nghĩa trong cuộc sống hết trơn á, nó chỉ đơn thuần là những cái điều giải trí thôi, ờ, không có mang lại cái ý nghĩa, đó. <chuckles>
Ừm. <laughs> Ừ. Ừm, thời gian nó cứ trôi trôi một cách, gọi là, khá là vô nghĩa ấy, đúng không? Thế không biết là nếu như mà bây giờ, ừm, trong cái sau khi mà bạn đã nhận ra được cái điều đấy rồi mà bây giờ cho bạn 30 phút thật sự là rảnh đi, thì bạn sẽ làm gì?
Đúng rồi. <laughs> Ừm, nếu mà nói như vậy đó nha, thì cái điều đầu tiên xuất hiện trong mình đó chính là cái việc mà tập thể dục đó bạn. Ừm, thật ra
Ồ! <laughs>
Có nhiều người kêu là 30 phút thì tập cái gì, sao mà đủ tại nó quá ít đi, đúng hông? Nhưng mà thật ra đối với mình á ừm, đó, cái việc mà tập thể dục á bạn, nó không bắt buộc là phải tập siêu nặng, siêu lâu hay gì hết trơn. Thậm chí nó chỉ đơn giản là cái việc đi bộ thôi là cũng là tính là tập rồi đó bạn.
Ừm. Đúng vậy. Ừm. <laughs> Đúng rồi đấy, nhưng mà thật ra là nếu như mà bạn đi bộ đi thì bạn sẽ lại phải thay quần áo này, rồi bạn sẽ lại phải xỏ giày vào này, thì bạn có cảm thấy là cái việc đấy thật ra là nó cũng cũng hơi mất thời gian không? 30 phút nó có đủ cho bạn để bạn đi bộ không?
Ừm. <laughs> Ờ. Ủa vậy đó hả? Ê, tính ra là mình đi bộ là mình đi đơn giản lắm luôn á bạn, thậm chí là mình mặc cái bộ quần áo bình thường, xong rồi mình xỏ đôi dép vô mình đi luôn á. Tại vì thật ra đối với mình nha thì, ờ, nó không bắt buộc phải quá cầu kì và quá trang trọng, thì như bạn nói đi là yêu cầu những trang phục tại vì đối với mình cái việc mà đi bộ á nha, một phần là mình mình đi cho cái máu huyết lưu thông, nhưng mà cái thứ hai á là mình tận hưởng cái khoảng thời gian đi bộ đó, ờ.
<laughs> <laughs> Ừm. Ừm, đấy cũng là một cách rất là hay đấy, đúng không? Thế thế theo bạn ấy, thì cái 30 phút đấy thì bạn đang muốn dùng theo tiêu chí gì? Như bạn lúc nãy nói là để tập thể dục thì nó là nó là, kiểu như là, bạn muốn, ơ, ờ, làm điều gì đấy có ích lâu dài à? Ờ, ví dụ là bạn có muốn dùng nó cho việc nghỉ ngơi không? Hay là do cho cái việc giải quyết một cái việc gì đó nhanh gọn lẹ?
<laughs> Ừm. Ừ, thật ra thì mình thấy là theo 30 phút đó nha, mình sẽ thiên về cái hướng, gọi là, nghỉ ngơi và thư giãn về mình chủ yếu đó bạn. Tại vì <sniffs> nếu mà có thời gian rảnh, tức là cái lúc đó là cho phép cơ thể được nghỉ ngơi rồi. Chứ nếu bây giờ mà những cái lúc không rảnh đi là cơ thể nó quá mệt mỏi trong cái việc học tập, làm việc hay là bất kì những cái việc gì khác, đúng không nè bạn? Thành ra á, đối với mình á, cái việc mà đi bộ như vậy đó, nó nó cũng rất là nghỉ ngơi nha. Ờ, nghe có vẻ là hoạt động nhưng mà thực sự á mà là nghỉ ngơi. <laughs> Ờ.
Ừm. Ừm. Ồ! Ư, c cũng cũng hơi, gọi là, mâu thuẫn một chút, đúng không? Tại vì rõ ràng là nó là một cái, gọi là, vận động mà, đúng không? Thì làm sao để bạn có thể, gọi là, tìm kiếm được cái cảm giác nghỉ ngơi khi mà bạn đang vận động như thế?
ha. Ừm. Ừm, hiểu. Thật ra nha là mình không có đi bộ trên máy chạy bộ đâu bạn. À, ở đây là mình sẽ đi bộ, ờ, ở công viên nè, ở ven bờ sông, nói chung là một cái chỗ đó mà có không khí thiên nhiên trong lành. Thì khi đi như vậy đó, mặc dù cái chân mình á, thì cũng phải chảo bước rảo bước, đúng hông? Nó cũng rất là tốn năng lượng, nhưng mà mình đi chậm thôi, mình đi nhẹ thôi, còn lại á, là mình sẽ hít thở không khí trong lành nè, tầu óc của mình á, nó được thư giãn thoải mái. À, thì cái nghỉ ngơi ở đây chính là nghỉ ngơi về đầu óc đó bạn.
<sniffs> Ừm. Ừm. Ờ. Ừm, đấy ng cũng là một cách rất là hay. Tuy nhiên là bạn thường sẽ có những cái 30 phút trong những cái khoảng thời gian nào? Ví dụ như là, kiểu, như là giờ ăn nghỉ trưa à? Hay là giờ bạn tan làm về? Tại vì là thật ra là bây giờ <chuckles> đi làm ngày 8 tiếng, đúng không? Ở công ty cũng phải tính cả thời gian ăn nghỉ trưa thì cũng phải 9 tiếng đồng hồ, thế xong rồi còn về nhà lại còn dọn dẹp, rồi này kia nữa. Nếu nhưng mà nó là vào buổi tối quá thì thật ra là đi bộ cũng không phải là một cái việc gì đấy h quá là an toàn, nó cũng hơi nguy hiểm một chút đấy, đúng không? Thì không biết là, ờ, những cái thời gian mà bạn đi bộ ấy, thì thường nó sẽ là những cái thời điểm nào?
Ừm. <laughs> Ừm, ừm. Ừm. Ồ, thật ra là nếu phải nói nha, là thời gian đi bộ mình phải đi bộ thường rất là hơi hơi hơi tối chút xíu, hơi muộn á bạn. Kiểu như là, sau khi mà đã rằng là cơm nước đồ các kiểu xong hết trơn rồi, mọi thứ công việc là xong hết, giải quyết xong rồi đó, lúc đó là sẽ có, ừm, nửa tiếng, mà, kiểu là, không quá muộn đâu, cỡ tầm là 9:00-9:30 thôi, ờ, là lúc đó mình sẽ đi bộ, sương sương như vậy. Rồi cũng trộm vía thì nói chung là cái chỗ của mình á bạn, nó nó nó nó không phải là quá hoang vu, nói chung là cũng vừa phải ch cũng có ánh đèn, nên là cũng bớt lo hơn rất là nhiều. <laughs> Đó. <laughs>
Ồ. Ừm. Ờ! Ừm. <laughs> Ừm, trộm vía, trộm vía. <laughs> Ồ, thế không biết là, kiểu như là, bạn có cảm thấy là cái 30 phút đi bộ đấy nó nó có ảnh hưởng gì đến, gọi là, ờ, tâm trạng này, rồi thể xác của bạn?
Trời ơi! Tính ra rất là nhiều luôn á nha, tại vì thử tưởng tượng một ngày đi mà nếu mà phải ngồi trong công ty, gọi là, quần quật, quần quật như vậy, ờ, làm việc liên tục lúc nào cũng dán mắt vào cái màn hình hết trơn á, thì nói chung là tâm trí không có một cái chỗ để được, gọi là, xả hơi, được nghỉ ngơi. Thành ra cái việc mà đi bộ đó bạn, là thường thường nha, thì mình lại đi bộ trên ven bờ sông cơ, ờ, là cái tiếng sóng vỗ dập dìu nè, thậm chí là mình đi muộn như vậy thì cái vầng trăng nó sáng nhè nhẹ lên á bạn, rồi những cái ánh đèn hiu hắt của, ờ, những cái bên thành phố, ờ, nó nó nó nó những cái tòa nhà cao tầng sương sương á bạn. Trời ơi! Nói chung là mọi thứ nó hòa quyện lại khiến cho cơ thể của mình là cảm thấy
Ừm. Ờ! <laughs>
Sao ta? Tính ra là cuộc đời này vẫn đáng sống, vẫn có những cái gì đó để mình hưởng thụ, chứ không phải là chỉ có công việc không, kiểu kiểu
<sniffs> Ừm, nó vẫn rất là đẹp đấy.
Đúng rồi, <laughs> đúng nha.
Ừ. Thế không biết là có khi nào mà, kiểu như là, bạn bị lười không? Kiểu, bạn, kiểu, muốn trì hoãn, kiểu, <tsk> hay thôi không đi bộ nữa, hay là mình nằm ở nhà lướt Facebook thôi, <laughs> kiểu, có những cái lúc nào như vậy không?
<laughs> Ừm. Hiểu, cũng có chứ bạn, tại vì đôi khi là mình đi hoài mình thấy, ơ, hôm nay, kiểu như, mệt quá, không có còn sức lực, năng lượng để đi luôn á, kiểu kiểu như vậy. Thế thì lúc đó nha, thì hồi xưa á thì đúng thiệt là mình sẽ lướt Facebook, rồi lướt mạng xã hội các kiểu đồ, nhưng mà hiện nay nha là mình phải thay đổi rồi, à, không còn như xưa nữa. Đó, ừm, thì, ờ
<sniffs> Ừm. <laughs> Ờ. <laughs> Thế không biết là, gọi là, cái động cơ nào đã khiến cho bạn, gọi là, giữ được cái cái động cơ đấy, làm thế nào để bạn, gọi là, lôi bản thân mình ra khỏi cái sự lười biếng đấy vậy?
Ừm, thật ra nha, tại vì mình thấy là thật ý là một khoảng thời gian rất là dài nha, là mình bị chìm đắm trong g những cái, gọi là, cái cơn giải trí của mạng xã hội nè, rồi của nói chung là mọi thứ trên điện thoại đó nó cuốn quá đi, đúng hông? Thì nó nó sẽ gây cho mình có thực ra cái đầu óc của mình á bạn, khi mà đi đàm là cũng đã đọc quá nhiều thông tin khác nhau rồi, đúng hông? Mà còn cắm mắt vô cái điện thoại và cắm mắt vô màn hình nữa, thế thì bây giờ đã khi đi về nhà rồi mà vẫn tiếp tục như vậy thì có khác gì đâu. Thông tin nó lại càng ngày càng nhiều thêm, rồi cái mắt mình nó cũng chỉ thay đổi từ máy tính sang điện thoại thôi, thì tính ra nó đâu có, gọi là, nghỉ, đúng hông bạn? À, đâu có, gọi là, thư giãn hay là cái gì đâu ừm, đó.
Ừm. Ừm. Ừm. <laughs> Nhỉ? <chuckles> Ừ, đúng rồi đấy.
<laughs> Thì đó, thì thay vào đó đó, mình sẽ đi chọn một cái việc, gọi là, nghe nó chill hơn, ờ, nghe nó thư giãn hơn một chút xíu, đó chính là mình sẽ pha cho mình một cái tách trà ấm. Ừm, thì thường thường ở đây mình sẽ chọn trà hoa cúc nè, đó, xong rồi mình sẽ, ờ, chọn một cái cuốn sách mà mình yêu thích và mình đắm chìm vô nó thôi. Mình thấy cái việc đó nó thoải mái và chill rất là nhiều đó bạn.
Ừm. Ờ. Ừm, đấy cũng là một cái cách rất là hay đấy, đúng không? Ờ, đây cũng là một cách mà mình cảm thấy là như vậy thì não của bạn cũng sẽ được nghỉ ngơi, mình nghĩ nó cũng khá khá đấy, đúng không?
Ừm, đúng rồi, tại vì khi mà mình thấy nha, cái con mắt của mình nè nó không có nhìn qua màn hình nữa đó bạn là nó cũng đỡ mỏi hơn rất là nhiều, mà nó đỡ bị ánh sáng xanh rồi các kiểu, các kiểu luôn. Với lại cái việc đọc sách á, một phần nó cũng khiến cho mình có thêm kiến thức và đặc biệt ở đây nha là mình đọc sách bằng tiếng Anh nữa, thành ra là coi như là càng trau dồi thêm từ vựng tiếng Anh nữa. Ừm. <chuckles>
Ồ. Hay quá ha, ờ, vậy là bạn không những, gọi là, ờ, tận dụng nó để nghỉ ngơi mà lại bạn lại còn tận dụng cái việc nghỉ ngơi đấy để trở thành một cái, ơ, học hành đấy, đúng không? Để giúp là mình có thể, gọi là, ờ, tăng thêm cái trí thức nữa thì mình cảm thấy đấy là một cái cách rất là hay ấy. Thì không biết là nha, ờ, với những cái người mà họ họ vẫn đang đắm chìm trong cái lướt mạng xã hội đấy thì bạn có một cái lời khuyên nào để mà có một cái, gọi là, 30 phút nó chất lượng hơn không? Ờ, và, kiểu, như là làm thế nào để mà sánh những cái sai lầm phổ biến không?
<laughs> Đúng rồi. <laughs> Ừm, ừm, ừm. Hiểu nha, có lẽ là với những người mà họ vẫn đang đắm chìm, có nghĩa là người ta vẫn chưa có, ờ, nhận ra được những cái điều hay và những gì nó tốt đẹp của những cái thứ những hoạt động khác bên ngoài cái mạng xã hội và cái điện thoại đó. À, kiểu, như là họ cảm thấy là bây giờ rảnh thôi thì thôi thư giãn cho bản thân được lướt mạng xã hội được chơi điện thoại, đúng hông? Nhưng thật ra á, thì phải biết được rằng cái điều đó không phải là thư giãn, cái điều đó không phải là giải trí, gọi là, có ích, à, thành ra bây giờ cái điều đ ở đây nha, đầu tiên nha bắt buộc là phải nhận ra được cái điều đó trước đã. Và thứ hai á là cho phép bản thân được thử, ừm, có nghĩa là có nhiều người họ lại thích làm cái này, nhưng mà có nhiều người họ thích làm cái kia, đúng hông bạn? Nó không có ép vô một cái khuôn khổ nào hết á.
Ừm. Ừm. Ồ. Ừm. Ồ, mỗi người một khác đấy. Ừm.
Đúng rồi, thành ra bây giờ là cứ thử nhiều cách khác nhau đi, có biết đâu là khi mà thử như vậy rồi thì sẽ bạn sẽ biết được là cái điều bạn thực sự muốn làm thật sự thích làm. Và khi mà dành thời gian cho nó, thì đôi khi nó sẽ phát triển thành cái đam mê và biết đâu nó sẽ có một cái lợi ích gì cho bản thân sau này chẳng hạn. <laughs>
Ừm! Đây là một cách rất là hay đấy, đúng không? Thật ra là, ờ, dù người ta, ờ, như đúng như bạn nói đấy nếu như mà người ta không nhận ra được rằng là, ừm, cái thứ mà họ đang làm là vô nghĩa thì rất là khó để mà họ có thể buông bỏ nó, đúng không? Bởi vì là với họ bây giờ nó nó vẫn đang đem lại một cái gì đó, nó vẫn còn một cái sự gì đó vui vẻ ở trên mạng xã hội đấy là lý do tại sao họ họ lướt mà. Tuy nhiên là thật ra là như thế nó cũng rất là mệt đầu óc này, mà mệt đầu óc thì nó cũng sẽ dẫn đến mệt, ừm, thân thể nữa, ờ, thành ra là thực ra là nó cũng không phải là một cái gì đấy quá là tốt. Tuy nhiên là cũng đúng như bạn nói thì mỗi người một cái sở thích khác nhau, ờ, thành ra là cũng rất là khó để mà có thể khiến người này thích cái sở thích của người khác đấy, đúng không? Thì không biết là, kiểu, trong cái khoảng thời gian mà bạn tìm kiếm cái sở thích của mình ấy, bạn có thử rất là nhiều không hay là bạn, gọi là, ờ, thử một cái trúng luôn?
Đúng rồi. <laughs> Ừm. Đồng ý. Đúng rồi. Ừm, thật ra mình cũng thử nhiều cái á nha bạn, nhưng mà tại vì biết sao hông? Có nghĩa là mình thử cái nào mình cũng thấy thích hết trơn á, ờ, thì cái điều đó nằm ở đây nè là gì, cho nên là mình sau khi thử nhiều cái mà mình thấy là, ừ, hiện tại là cái điều hiện tại đây là cái điều mình thích nhất là như vậy, cho nên mình sẽ duy trì nó. Ờ, còn nhưng mà thật ra là không phải ngày nào mình cũng làm y chang như vậy, và mình thích cái kiểu là mỗi ngày thay đổi đó bạn! Ờ, có thể là ngày này đi bộ, ngày kia đọc sách, rồi có thể là ngày khác là mình sẽ làm cái gì đó, kiểu như, học ngôn ngữ chẳng hạn, kiểu kiểu như vậy. Thì mình sẽ thay đổi như vậy để khiến cho cái 30 phút đó nó rảnh rang và nó có ý nghĩa, và nó nó nó được linh hoạt chứ nó không phải là cứ đúng giờ đó là làm cái đó, nó khuôn khổ quá đó bạn. Ừm.
Ừm. <laughs> <laughs> Khó quá! Ừm. À. Ừm. Ừm. Ừm, vậy là bạn là một người thích sự tự do và thích trải nghiệm đấy, đúng không? Gọi là, muốn được trải nghiệm nhiều nhất có thể đó. Ồ, rất là cảm ơn những chia sẻ của bạn nha, mình cảm thấy là những cái cách mà bạn chỉ thật sự rất là hữu ích luôn á! Cảm ơn bạn rất là nhiều.
<laughs> Đúng rồi. <laughs> Ô kê, mình cũng rất là vui khi ở đây là bạn ngồi lắng nghe những chia sẻ nó cũng hơi xàm xàm của mình nha. Ô kê, thì hy vọng là mọi người sẽ có 30 phút rảnh rang thật là hiệu quả nha. Ô kê, bye bye.
<laughs> Chào bạn.